OK. Cũng đúng rồi, thì, ờ, mình phải kiểm soát, ơ, động vật hoang hoang dã trong thành phố nó một cách, ơ, gọi là, cũng phải nghiêm ngặt chứ nếu không thì để bệnh, à, bệnh dịch nó truyền nhiễm thì nó cũng dễ gây chết người, đúng hông nào?
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, nó quay ảnh hưởng tới, a, tới người khác nữa. Ừm.
Ờ, thì, ờ, ờm, bạn đã thấy cái phản ứng của con người á, kiểu giống như, mà khi mà họ thấy động vật hoang dã thì họ h ý là không không không có những người chuyên nghiệp kế bên đi, thì họ sẽ bộc lộ cái bản năng như thế nào?
Ừm. À, thường, à, tùy. <chuckles> Thí dụ con nào dễ thương á thì sẽ kiểu là: "A, dễ thương quá, chụp hình nè" này nọ, rồi nếu như mà nó nhỏ quá thì mình lại mình tới mình nựng này nọ thì cũng có người như vậy. Hoặc là có những người mà người ta gặp những cái con mà nó to quá đi, hông có dám tới, hoặc là sợ bỏ chạy, hoặc là những con hư d hung dữ, hoặc là rắn chẳng hạn, thì sẽ bỏ chạy hoặc là sẽ báo với những cái người mà người ta có thể xử lý được nếu như mà cái con động vật hoang dã đó nằm trong khu dân cư. Còn nếu nó nằm ngoài rừng á thì thôi <laughs> hổng làm gì được hết, tại cái m nay nó đang ở nhà của nó, mình là khách mà, mình đâu có làm gì được đâu, thì mình chỉ, ơ, có thể là tránh xa thôi, tránh một qua có một khoảng cách để an toàn. Hoặc là những cái con mà nó nhạy cảm, mấy con tuy rằng thú nhỏ nhưng mà nó cũng có nó cũng nhạy cảm, nó cũng sợ hãi thì mình cũng nên tôn trọng nó, cũng đừng có đụng tới nó. Ừm. Ừm, ừm, ừm.
<chuckles> Ờ. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác! Ừm. Đúng rồi, rõ ràng là như vậy mà. Kiểu nhiều khi mình đến đến nhà của của của chúng nó thì mình cũng phải tôn trọng chúng nó chứ. Ờ. <clears throat> Nhưng mà bạn thấy có cái trường hợp nào mà kiểu, ơ, như mà hồi n bạn hồi nãy bạn nói là ở Canada đó bạn đi ra môi trường hoang dã cũng khá là, ờ, gọi là, nó môi trường nó tự nhiên quá, nó sống chung với lại con người luôn, thì bạn đã thấy trường hợp nào mà, ờ, cái người ở đó, hoặc là ai đó mới tới họ phản ứng thái quá và làm ảnh hưởng đến con vật chưa?
<chuckles> Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Đúng rồi.

Có chứ, mình nhìn nó, a, khác biệt rất là nhiều, tại vì, à, nó cảm giác như là rất là tự nhiên, nó hông giống cái thú cưng của mình, thú cưng của mình, kiểu như là, mình có thể, ơ, cho nó đeo dây này dây kia, cho nó mặc cái này cái kia, còn cộng đồng hoang dã là mình nhìn nó là mình chỉ, ơ nó giữ nguyên tất cả mọi thứ của nó, nó sinh ra sao là nó là như vậy. Chứ, ơ, ừ, nó phát triển theo tự nhiên, nên là nó nó thuộc về tự nhiên còn những con động vật của mình thì mình có thể tắt cắt cắt tỉa lông chẳng hạn, hoặc là mình thêm món này món kia, mình nhuộm lông này, màu này màu kia, thì đó là theo ý thích của mình, nhưng mà của nó là nó là bản gốc của tự nhiên, mình đang nhìn một cái gì đó, ừm, đúng, đúng rồi, ừm.
Ừm. <chuckles> Ờ. À, thì Ừm. Ừm, nó nó khả năng tự chủ, đúng không? Ừm, thì tức là bạn bản gốc của tự nhiên, là, ừm, những cái động vật đó nó c hoàn toàn làm chủ được cái khả năng và cái cái cuộc sống của chúng nó, nên là cái ánh mắt của tụi nó cũng cũng đôi lúc cũng sẽ tương tự như ánh mắt của con người vậy, đúng hông? À, bạn sẽ có lúc là giận dữ, cũng có cái lúc là nó nó phải, a, dè chừng, kiểu vậy.
Đúng rồi. Ừm, đúng rồi. <laughs> Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm, đúng rồi, thì, à, lúc nào động vật hoang dã mà sống trong mồi môi trường tự nhiên môi trường tự nhiên rất là cạnh tranh cũng rất là nguy hiểm. Nên là tụi nói lúc nào cũng phải đề phòng hết, nên là ánh mắng lúc đó ánh mắt nó không thể nào mà thân thiện giống chó mèo được, chó mèo cho cho dù người lạ đi chăng hơn nữa nó cũng chạy rồi tụi nó cũng, ơ, ngửi cái tụi đó cũng, ơ, được âu yếm bình thường thôi, đúng rồi, còn mấy con hoang dã là gặp mình là chạy liền, tại vì nó biết mà, ừ, chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ chỉ có tụi mình mới làm hại tụi nó thôi <laughs> ừ.
Ừm. Ừm. Tò mò đó hả? Ừm. <laughs> Đúng rồi, cũng cũng có khả năng vậy, hoặc là nhiều khi nó nó bản năng tự nhiên mà nó rụt rè khi mà gặp những con động vật khác, nó là cái cái bản năng, gọi là là, phòng vệ của tụi nó rồi, chứ hông hông hẳn là nó, ờ, nó nó nó chưa chắc là nó biết mình, à, là ai đâu nhưng mà nó nó nó nó sợ lạ vậy đó, nó bảo vệ tụi nó. À, thì, ừm, nhưng mà bạn cảm thấy, a, có bao giờ bạn cảm thấy là, ờ, trong cái khoảnh khắc nào đó mà bạn nhìn vào con vật đó là nó hiểu ý của bạn, và bạn cũng hiểu ý của nó hông?
Ừ, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ừm.

Có chứ, ý là mình gặp nhiều con lắm. Ngày xưa mình cũng đi hay mấy cái safari á, với lại cái, ơ, sở thú á rồi này nọ, mình cũng gặp cũng nhiều rồi. Thì, ờ nhưng mà mình gặp trong sở thú thôi, nhưng mà mình vẫn chưa gặp thực xế, ng ngoài đường á thì mình chỉ gặp một con nai thôi. Là lúc trước mình có đi du học á, với mình ở, ơ, ở Canada nên là có nó có nhiều nai ở đó, có có gấu nữa thì mình cũng đã gặp mấy con đó rồi. Thì, ờ, cũng khá là ấn tượng, tại vì, ờ, nó to hơn nh hơn những gì mình nghĩ, dí và lại cái mùi của nó nữa. <laughs>
Ờ. Ừm. À. Ừm. <chuckles> Cái mùi của nó bị nồng hay sao bạn?
Đúng rồi. Cái mùi khá là khó chịu, thực sự đồng vật hoang dã mà đâu có tắm rửa gì đâu, nên là mùi mùi nó rất là hôi, rất là nồng. Ừm.
Ờ. Ờ, cũng khá là hợp lý. Vậy thì khi mà bạn gặp những con vật đó là bạn đứng ở khoảng cách xa hay là bạn đứng gần nó?
Ừm. À, mình nhớ có một lần mình có nhiều lần chứ hông phải 1 lần nữa. Ý là ngày nào cũng cũng có luôn á, ý là mình đi bộ đi học á, thì mình phải băng ra một cái rừng nhỏ mới tới trường. Thì mình hay đi ngang theo cái một cái có cái đồng vắng á, thì mình gặp rất nhiều nai ở đó nghe, nai tới rồi ăn cỏ nhìn nhìn rất là hay. Thì, ờ đúng rồi, nhưng mà mình chỉ đứng ở khoảng cách xa thôi, mình cũng hông dám lại gần, tại thật sự mình cũng sợ cái cặp sừng của nó nữa, nói chung là cũng hông biết có hung dữ hay hông. Nó lụi một cái nó đi luôn. <laughs> Ờ. <laughs> Đúng rồi.
Ừm. Ừm. Thú vị quá ta. <chuckles> Ừ, đúng rồi đó! Nhiều nhiều nhiều nhiều con nai đực nhiều khi nó nó còn có cái cái tính cách là bảo vệ lãnh thổ nữa đó, mình lại gần nhiều khi nó húc cho một cái thì cũng mệt. Ừm. <chuckles> Mình nhưng mà hồi nãy bạn bạn có đề cập đến là cái con con gấu á, thì hông biết là tình huống bạn gặp nó như thế nào ta?
Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Cũng đi luôn, cũng <laughs> <tsk> À, con gấu này là mình đi cắm trại với bạn của mình, thì, ờ, mình đi cắm trại với bạn mình ở trong rừng qua 1 đêm, thì, ờ, tụi mình có đi, ơ, bộ trong rừng á, thì thấy gấu. Nhưng mà thấy gấu thì mọi người kiểu, ơ, cũng đứng im, để coi con gấu nó như thế nào. Không dám bỏ chạy, chạy chạy là nó rượt theo. Nhưng mà tại vì tụi mình đi chung với một, a, anh kiểu như kiểm chắc kiểm lâm, hay bảo vệ gì đó mình không có rõ, nhưng mà anh này có kinh nghiệm xử lý gấu, thì, ờ, ảnh cũng, ơ, cũng rất là bình tĩnh á, tụi mình cứ đi thôi, chứ tụi mình hổng có làm gì con gấu hết trơn. Mặc dù là con gấu nó có gấu con nữa, gấu con cũng rất là dễ thương, mà hay mấy cái bạn mà Trung Trung Quốc, Ấn Độ á là hay hay hay hay hay chọc mấy con gấu con, ơ, xong bị gấu rượt hoài à. <laughs> Ừm, ừm.
Ừm. Ừm. Có sợ hông? <laughs> Ờ. Ờ. <laughs> Đúng rồi đó. Mấy con mấy con gấu mẹ mà nó bảo vệ gấu con là nó nó thậm chí là nó liều mạng nó tấn công luôn có đó. Thì, ừm, thì thì như vậy là, ừm, những con gấu đó, ừm, nó không lại gần, ờ, nhóm các bạn, đúng hông?
Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi.